Ừm, nếu mà thay đổi luôn á thì là mình thấy là cũng khó, tại vì cũng chỉ một món thôi, mình không thể đánh giá cả cái thành phố này được. Nhưng mà mình thay đổi cách nhìn về cái khu đó nha, tại vì cái khu đó là thường cái khu đó mọi người, kiểu, dân lao động rồi công nhân này kia á, cho nên là ít khi nào có cái quán nào mà nó đặc sắc và nó ngon như vậy lắm, nhưng mà từ hôm nay mình kiếm thấy rồi mình chắc là mình sẽ cởi mở hơn, biết đâu vòng vòng nó có cao nhân mà mai danh ẩn tính á.
Ờ. Ừm, đúng rồi, kiểu, đôi khi có những quán ngon mà mình chưa biết tới, đúng hông nè? Chứ thường là mình biết quán ngon là thường phải qua review cơ. Ờ, ừm, với mình nghĩ á, nhiều người nghĩ là, ờ, ẩm thực hoặc là những cái món ăn ngon thì nó phải, gọi là, phải sang trọng, nó phải đắt tiền, nó phải, ơ, cầu kỳ về cái mặt hình thức này, đúng hông? Nhưng mà những cái món như bạn nói đó, là nó là cháo hàu thì nó nghe nó rất là bình dị, nhìn nó cũng bình dị nữa nhưng mà nó lại ngon rồi, đúng hông? Nó tạo cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt luôn.
Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm, ngoài ra nha, cái điều cực kỳ bất ngờ cho đến cuối cùng phút 99 khi mình tính tiền là mình không ngờ là nguyên một cái tô vừa có cháo vừa có trứng nè, rất nhiều hàu nha, và có cả những cái như là có trà đá uống r uống cho cho uống luôn và có cả rau luôn mà chỉ có 30.000 thôi.
Ồ, rẻ thế! Cái đó là đối với mình là rất là rẻ luôn á, và ừm, thì nói chung là nói chung là, kiểu, nếu má nếu mà bạn có một cơ hội để bạn đi ăn lại á ủa, thì cái quán đó nó đã trở thành một cái nơi để bạn thường xuyên ghé đi ăn cùng người yêu chưa ta, hay là lấu lâu lâu dịp dịp đặc biệt mình mới đi thôi?
Ừm, ừm, mình hông ngờ luôn. Có nha. Có nha, mặc dù là cái cơ duyên nó hơi <tsk> hơi đau lòng một xíu, nhưng mà cái kết quả thì rất là hài lòng. Lần tới chắc là mình sẽ thử món khác, ừm.
Ừm. À, nói chung là, ờ, cái kỷ niệm ban đầu thì nó, gọi là, cái cái kỷ niệm giúp mình biết tới cái quán đó thì nó không có vui lẻ lắm, nhưng mà cái trải nghiệm ăn thì là nó tốt, đúng hông nè? Thì lần sau
<chuckles> <laughs> Ừ, thì nó không vui lắm, ừ, ừ. Ừm, mình cảm thấy giống như là vũ trụ chữa lành cho mình sau cái lần đó đó. Ừm.
<laughs> Nói chung là có khi đó là mọi chuyện xảy ra đều có cái ý của nó, nhờ chuyện đó mình mới biết được quán hà quán cháo hàu mình mới ăn rồi, đúng không? Thì lần ừm, lần sau thì chắc, ờ, gặp thì sẽ là, ơ, kêu món khác kêu món khác trong menu, đúng hông?
<sighs> Thôi mình chấp nhận, ừm. Ừm. Đúng rồi, lần sau chắc là mình sẽ thử cháo gà ác đi, mình thấy là rất là đặc biệt luôn và cũng khá là bổ. Với lại cái món này là cái món đắt nhất trong đó nên mình rất muốn thử là, kiểu, cái món đắt nhất ở đây thì nó như nào ấy.

Ừm, mình thấy ấn tượng là cái quán này hông có tên nha, cái quán mà để cái biển ở ngoài ghi đúng hai chữ "Cháo hàu" thôi. Nhưng mà không ngờ là vào vào trong đó thì, kiểu, tâm mình nghĩ là chắc là ăn cháo hàu thôi, nhưng mà, trời ơi, nhiều cháo lắm, cháo đậu nè, cháo gà, cháo bò, cháo tim, cháo cật, cháo gan, cháo bắc thảo, tùm lum hết trơn ấy. Mình nhìn mà mình còn mình đang lúc đó nhìn mình muốn phản bội luôn, mình, kiểu: "Hay là đừng ăn cháo hàu nữa."
À. <laughs> Tại tại vì thấy quá nhiều món để chọn rồi, đúng hông? Kiểu, nhiều quá cái hết biết chọn cái gì luôn, ờ.
Đúng rồi, ừm. Ừm, nhưng mà cuối cùng mình vẫn chọn cháo hàu nha, tại vì mình tin là cái món mà được đem ra ngoài cửa thì nó sẽ là cái món ngon nhất.
Ừ, đúng rồi, kiểu, nói chung là người ta ơ, thế mạnh của người ta rồi, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, đẹp khoe xấu che mà, ừm.
Với, ơ, mình, ừm, thì mình thấy là, kiểu, mấy quán đôi khi mình cũng hổng, ơ, gọi là, hổng có một mình cũng ít niềm tin vào những cái quán mà hông có để tên, tại vì thường thì mình cũng ít vào đó, nhưng mà nghe bạn kể chắc là bạn kể tiếp đi có thể là mình sẽ thay đổi cái góc nhìn của mình về cái đó luôn á.
Ừm, ừm. <laughs> Ừ, ừm. Ừm. Trời ơi, cái đó chỉ là ấn tượng bước đầu thôi nha, bước sau là còn bất ngờ hơn nữa. Đó là, ờ, mình gọi một cái tô cháo hàu và bạn mình ấy thì bạn anh ấy là ảnh gọi là cháo tim cật, có hàu luôn, ảnh ảnh gọi là cái món của ảnh là nó có ghi cái chữ là có trứng á. Thì mình nghĩ là của mình là chỉ có chỉ có cháo hàu hôi nhưng không nha, mình xớt cái muỗng đầu tiên, mình đụng trúng cái trứng, thế là cái trứng nó bị rã ra, mình hơi buồn nha. Ừ, tại mình hông biết, mình nghĩ là sao mà có trứng được ấy, ừm.
À. Bị bị bể luôn? <laughs> Ồ, hông sao, chắc cũng, ơ, nó sẽ béo hột chút. Thì cái lúc mà bạn ăn á, ờ, cho mình hỏi thêm về cái mùi vị của cái món cháo đó b c được hông bạn?
Không sao, chấp nhận được. Ừm. Ừm, được nha, nói chung là đồ ăn gì nói chung là mấy cái, a, xung quanh thì mình kể vậy thôi chứ quan trọng là v vẫn phải là nhân vật chính đó nha. Thì mình thấy ra mình cảm nhận nha là hàu rất là tươi luôn, hàu nó tươi mà nó, kiểu, nó tái tái á bạn, chứ hông phải là nó bị chín, nó bị dai hay là thịt nó bị đặc đặc á, mà cái này nà, kiểu, nó vẫn còn béo, nó giữ nguyên cái độ béo luôn.
Đúng rồi. À, kiểu, nói chung là, ờ, họ nấu được tới mức mà hàu nó chỉ vừa chín tới à? Đúng hông?
Ừm, ừm, đúng rồi, và cái điều đặc biệt là khi mà cô ấy mang cho mình cái tô cháo á bạn, thì nó còn, kiểu là, nó nổi bọt lên ấy, dạng như là nó còn đang xèo xèo trong trong một, cái gì ta, cái đó là, giống như là, cái thố, ừ, đúng rồi, rất là ấn tượng luôn.
À, đang còn đang còn nóng luôn. Ờ. Nói chung nghe nghe kể sơ qua thì chắc là kỹ năng của cái cô bếp đó là, kiểu, cũng cao đó bạn.